Ồ, mình còn buồn cười cái nữa là có một đợt là có cái, a, cái biến tấu là bánh pizza lòng lòng lợn ấy. Không biết bạn có nghe cái đấy ở trên mạng không? Ừ, rồi, pizza, bún đậu mắm tôm. Uầy, mình chưa dám thử nhá. Thực sự là thực sự thì, ờ, đúng là, ừm, đúng là sáng tạo là vô biên thật.
Ôi! <laughs> Có luôn hả bạn? Lạ nha! <laughs> Vậy thì cái đó có phải là một cái món món lai mà bạn cảm thấy nó kỳ cục mà nó hông có thành công được hông, hay là nó vẫn thành công nhất định?
Mình chưa dám thử luôn đấy. Mình chưa dám thử nên mình chưa dám khẳng định đó là, ừm, đà có thành công hay kh hay thà thất bại. Nhưng mình đúng là mình có cái cảm giác nó kỳ cục thật.
<laughs> Gió.
<laughs> Đúng không?
Nghe tên thôi là đã thấy nó kỳ cục rồi, đúng hông? <laughs>
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái cái cái loại gia vị mình cảm giác là, ừm, mình cũng tò mò xem là họ sẽ, a, họ sẽ sẽ sẽ, ờm, kiểu như là, chế biến nó như thế nào để cân bằng được 2 cái loại mà nó ở 2 cái thái cực khác nhau đến như vậy, đúng không? Ừ, một cái Tây, cực Tây ừ.
Ờ. Đúng rồi, ờ, thí dụ mà nó có là nó hài hòa, nó hòa hợp với nhau thì vẫn ô kê, đúng hông bạn? <chuckles>
Đúng rồi. Không không không loại trừ khả năng đấy, đúng không? Nên là, nói chung là, cứ cởi mở.
Mình hiểu. Vậy thì cái món ăn lai nó có phải là một cầu nối văn hóa hông hay là một cái sự phỉ báng văn hóa, nếu mà nó hông thành công? <laughs>
No! <laughs> Ờ, thực ra thì, ừ, đúng, nếu như bạn nói là theo cái kiểu, ờ, cũng sẽ có những trường hợp như vậy. Nhưng mình hy vọng là nó không quá nhiều. Tại vì thực ra là thực ra là trong cái việc nấu nướng ẩm thực thì có lẽ là người ta cũng không cố tình phá hủy một cái gì đâu. Mà người ta chỉ là đang trong cái tìm Đúng rồi. Người ta đang trong quá trình sáng tạo và tìm ra một cái thứ kết hợp nó rất là mới và độc đáo chẳng hạn.
Ừ, đấy. Ừm, người ta cũng đặt niềm đam mê của người ta vào, đúng hông bạn? Đồng ý nha. Đấy, và không có lỗi gì trong việc sáng tạo, đúng hông? Chỉ là người ta chưa tìm được cái giải pháp hợp lý thôi.
Ừ, đấy. Ừm, mình nghĩ thế. Đúng, đúng, đúng, đúng. Đây, mình kể cho bạn một cái câu chuyện là cái món ăn lai mà mình đã gặp, mà mình nghĩ cũng cũng cũng hơi hơi buồn cười này. <laughs> Bạn muốn nghe không? Ừ, ờm, ừm, ừ, ừm, ừm nó chỉ là món ăn của McDonald thôi. Bạn biết McDonald là nó khắp thế giới, đúng không?
Ờ, món gì vậy bạn? Bạn kể mình đi. Đúng rồi, một cái, ừ, thương hiệu cửa hàng ăn nhanh rất là nổi tiếng luôn.
Ừ.

Ừm, thực ra thì, ừm, đối với mình không biết là cái khái niệm món ăn lai đối v với mình và bạn thì không biết là nó có tương đồng không. Nhưng mình chia sẻ một chút về cái khái niệm mình vì sao mình lại gọi nó là món ăn lai có được không, trước khi kể ra một loạt? Ừ, thì, ờ, ngày trước thì mình cứ nghĩ là món ăn lai là phải, cái kiểu, như là nó được sinh ra bởi một cái sự, gọi là, chủ đích rõ rệt, là lấy một nửa công thức của cái này cộng với một nửa công thức của cái kia ra thì mới được gọi là món ăn lai. Ừ, <laughs> nhưng mà sau này mình phát hiện ra rằng là, ờ, món ăn lai đơn giản chỉ là một cái món từ một gốc gác của nó, một từ một nơi khác, nhưng đưa đến một địa phương muốn, ơ, được, ờ, người dân ở nơi đấy người ta chấp nhận, thì chỉ cần là gia giảm gia vị nó thay đổi để nó phù hợp hơn thôi. Ừ, chứ không cần phải quá nhiều, đúng, đúng, đúng, đúng. Ừm, ví dụ như là món, ơ, phở Hà Nội ăn ở Sài Gòn nó cũng sẽ khác.
Ô kê. Là ừ, ừ. Đúng rồi, thay đổi tí thôi, đúng rồi, là thành món ăn lai rồi, đúng hông? Hợp lý nha. Chắc chắn luôn, <laughs> đó. Và như vậy là đã có món phở lai rồi, đúng hông bạn? <laughs>
Ừ. Ừm. Đúng rồi, tiếng chính xác. Hay là pizza, pizza là đồ ăn Ý, đúng không? Về Việt Nam
Đúng.
sẽ là pizza Việt Nam, pizza Ý Việt Nam có lai, đấy.
Đấy, và nhắc tới pizza thì người Ý người ta rất là ghét cái việc lai cái món pizza của người ta với, ơ, một số cái thực phẩm hay là biến tấu quá đó bạn. Bạn có nghe về vấn đề này chưa ta? Là kiểu nh
<laughs> Ừ. Ừm. Thì mình cũng nghe cái cái món pizza thì đúng là rõ ràng là có rất là nhiều cái câu chuyện xoay quanh nó thật, về cái việc biến tấu thật. Người Ý thì
Biến tấu. Đúng rồi. Đặc biệt là người ta rất ghét bỏ, gọi là, dứa, thơm hay c khóm ở trên pizza của họ. Nhưng mà có vẻ như là những cái nơi khác, có vẻ như là người ta sẽ thích hơn cái cái vị đó. Nó nó rất là tốt, đó, kiểu vậy.
Ừ, ờ. Đúng rồi, chính xác! Có nó thì nó cảm giác nó điều vị hơn, đúng không? <laughs> Rồi hay cả như là biến, ưm, biến đúng rồi.
Đó. <laughs> Bởi vậy nhiều khi món ăn gốc món ăn gốc nhiều khi đúng là có phải là nó sẽ không có thể hợp hợp khẩu vị với rất là nhiều người, đúng hông bạn?

Đúng rồi. Thế thì cái lần đấy là lần mình đi Ấn, Ấn Độ. Ờ. Thì mình không hợp với lại đồ ăn Ấn Độ ấy bạn. Thế nên, ừ, à, mình mình mình thấy có cái cửa hàng McDonald's là nhìn mình, như kiểu, như là người chết đuối vớ phải cọc ấy. Sướng lắm!
Mình hiểu. <laughs> Ờ, đang, kiểu như là, không thể ăn được cái gì rồi, xong bây giờ bạn lại có được một cái chỗ có thể ăn được, đúng hông? Vậy thì
Cảm giác như là ăn được. Ừ, ừ. <laughs> <laughs> Mình vào đến nơi mình gọi mọi thứ, ưm, kiểu, giống như, cái cách mình hay ăn m mấy đồ ăn nhanh thôi, một cách rất là tự tin cho đến khi người ta mang ra. Thì hình thức hình thức <chuckles> hình thức của nó thì vẫn là vẫn là, ừm, vẫn là, cái hình thức theo tiêu chuẩn quốc tế bạn ạ. Nhưng cái vị ấy cái vị ấy thì, ừ, mình thề luôn
Ừ, đó, Vậy thì lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy bạn? Nó khác gì so với Việt Nam, khác gì so với những cái chuỗi khác vậy bạn? <laughs> OK. Ôi, cái vị khác hả? Chứ h là nó hổng phải theo tiêu chuẩn luôn hả bạn?
Nó thì, ờ, thì thực ra là họ vẫn phải điều v điều, ờ, điều vị để cho nó phù hợp với lại cái, a, cái, ưm, gần với lại cái Ấn Độ mà. Ừ. Thì trong đấy cũng có rất là nhiều các cái loại, à, gia vị và nhiều các loại hạt của Ấn Độ ở trong đấy. Ờ, ờ, ờ, ờ, đúng, đúng, đúng, đúng. Là những thứ mình sợ. Bạn tưởng tượng xem. Đúng là đang đang đói, đúng không? <chuckles> Đang, ưm, đang rất là sung sướng: "Ôi, có McDonald's đây rồi! Đây, vào ăn thôi, hôm nay mình sẽ không chết đói nữa", mình sẽ thế này thế kia. Vào đến nơi, ờ, cũng không có không có bò này, bởi vì là ở đấy họ không ấy bò, không có lợn. Đúng rồi, có chẳng qua là chỉ có cá với lại gà thôi. Đấy. D và và trong các cái loại mà ví dụ như cái bột mà để x chiên xù với các thứ lên ấy thì là trong đấy có rất là nhiều loại gia vị của Ấn Độ. Và mình thực sự mình đã không ăn được. <chuckles>
Người Ấn Độ. À. Nó khác như thế nào vậy bạn? Ngũ vị hương, cà ri đồ này kia đồ á hả? <laughs> Gà rán mà. <laughs> Đấy. Ừ. Họ thờ thờ là thờ bò. <chuckles> Rồi. Lạ. Và theo như bạn nói cái sự kết hợp như vậy có phải là một sự kết hợp sáng tạo hông? Hay là cái một sáng ừm, cái đó là c nà nó kì cục vậy?